Na tinitignan mo para alam mo na talaga na oras na para magbitiw sa trabaho?
Ah, bale para sa'kin 'no, um, yung mga kino-consider ko para bumitiw na sa trabaho, ah, yung alam mo yung ano, um, toxic na management, um, aside dun, yung parang pinaglalaruan na lang lagi yung pakiramdam ko ganyan. Kasi, um, sa totoo lang parang oo sa tot ano, eh, parang dahil na rin sa tenurity kaya ganun yung nangyayari. Aside dun, um, siguro, ah, isa na rin yung career growth kasi parang, um, simula ng ano na-hire hanggang ngayon, ganun pa rin yung posisyon ayun yung mga
Mm. Ah, okey. Hmm. Sama naman nun. <chuckles> Ah, okey. Hmm, gaano katagal yun, um, pag, ah, pag, ah, napapansin mong wala ng growth? Ano yung tinitignan mo, gaano katagal tapos parang walang pag-uusad, para sa'yo ano yung dapat, ah, timeframe kumbaga?
Hmm. Ah, bale kung gaano katagal, kasi parang ano, eh, um, di ba minsan sila naman mismo yung magsasabi kung, um, kung puwede ka ng mag-apply or, um, or magpa-promote ganyan. Eh, sa company kasi namin parang 5 years na ako dun tapos yun at yun lang oo.
Mm. Mm. Tama. Tapos wala talaga? Oo, okey matagal na yung limang taon, 'no tas wala pa. Wala pa ding pagbabago, ano ba naman yun. Pero ano naman yung, ah, paghahanda na ginagawa mo bago ka magbitiw? Ano yung mga parang hinahanda mo para hindi naman masyadong mabigat sa sarili mo pag nawalan ka ng trabaho kahit sandaling oras lang?
Ah, bale ano, eh, hangga ah, ngayon kasi nandun pa rin naman ako sa trabaho na yun, parang ang actually hindi pa sa ngayon, kasi, um, parang ang inaantay ko talaga is yung 13th month tapos after nun tsaka ako aalis parang waisan lang ganun. Kasi, um, siyempre sayang din yun, eh, ilang buwan na lang din naman tapos hindi ko pa antayin di ba? Tapos, um, siguro yung mga pinakatinitignan ko talaga or yung pinaghahandaan ko yun nga, um, sa ngayon parang andun pa kasi sa ano, ah, kailangan ko pa ng hindi pa sapat yung ipon ko para 'pag nag-resign. Aside dun, um, naghahanap na rin naman ako ng, um, malilipatan ko, para kung sakali man na mag-resign ako dun at least may backup na ako, na ano ko na malilipatan ayan.
Hmm, hindi ka umalis? <chuckles> Ah, okey. Ah, okey, oo. Tama, tama mm. Oo. Hmm, okey. Oo, tama yan. Mm, pero sa tingin mo bakit kaya ganun 'yong kultura dito sa Pilipinas, 'no? Parang ang hirap-hirap, ah, makahanap ng promosyon, parang laging may mga boss na nagpa-power trip. Kumbaga, kumpara sa ibang bansa, parang paano, bakit kaya gano'n dito sa Pilipinas? Ano sa palagay mo 'yong dahilan?
Ah, siguro kasi ano, um, hindi kayo close ng boss, or alam mo yun, 'di ka sip-sip paanong kasi sa'min, ah, sa totoo lang, ang nangyari kasi talaga kung bakit gusto ko na ring umalis sa trabaho ko kasi nga yon nasa tenurity 'no. 5 years na kasi ako sa trabaho as chat support. Tapos parang, um, nagulat na lang ako after ko ng off, pagkapasok ko, na-call out na lang ako bigla na, um, absent daw ako, na ab absent daw ako kasi, um, 'di ko alam na tinransfer na pala ako sa voice LOB. So parang sabi ko, sabi ko, wala man lang pasabi sa'kin na ano na, kasi galing nga ako ng off no'n, ta's wala man lang pasabi sa'kin na, "Uy, ano ka na, voice account ka na," ganyan, so parang
Hmm. <laughs> Okey. Mm. Walang dahilan, oo. Ah, okey. Mm, hmm. Oo. Oo. Wala naman tawag o email, gano'n? Para hindi Grabe ah, oo.
Oo, wala talaga, as in, um, clueless ako, kaya no'ng pagkapasok ko after ng off ko, sa chat pa rin ako. Tapos may mga TL na nagulat, bakit pa nagcha-chat pa rin ako. Eh, sabi ko, wala naman po ko talagang alam. So parang 'yong pakiramdam ko no'n, power trip talaga ginawa sa'kin. Kasi wala man lang pasabi, eh. Tapos parang, um, nag-worry na ko kasi siyempre um, dalawang araw na 'yong naka nakalipas, tapos dalawang araw na rin akong nagre-reflect as absent do'n sa ano, sa <tsk> roaster nila, kaya nakakaano din, nakakalungkot lang din talaga.
Mm. Oo. Tama, tama. Mm. Oo. Hmm, tama hindi naman makatarungan yung ginagawa sa'yo, na walang pasabi nililipat ka na lang bigla sa ibang division no. Iya 'yan ba ang unang pagkakataon na may ginawang kakaiba sa'yo o marami na ding mga ah, ibang instances na talagang parang nambu-bully na?
Mhm. Mhm, actually ano hindi lang ito 'yong nangyari kasi may time na, um, ano, ah, 'yong TL ko before parang sinabi niya sa akin kasi ano sales 'yong account ko. 'Tas parang sinabihan ako na ano na 'di ba wala na kasi akong ma-track na order. Tapos parang sabi no'ng TL ko is ano, um, benta ko na lang daw pati kaluluwa, yung mga gano'n so, medyo off
Hmm. Okey. Mhm. May mga gano'ng komento, ah, oo.
off na yung ano 'no, yung joke niya. Pero para sa kanya ano daw yun okey lang daw kasi joke lang naman daw ganyan. So, hindi, hindi kasi nila ano, eh, oo
Tama eh. Mm, hindi hindi propessional 'no parang ano hindi naman dapat gano'n yung <chuckles> pagsasalita sa, ah, opisina, tama.
Mm, actually ano din eh, ah, hindi talaga propesyonal kasi parang tini-take nila as joke lang 'yong gano'n. Though hindi ko kasi sila nakau nakakasama personally kasi sa bahay lang ako. Sila sa ano sa office talaga pero, mahirap din 'yong gano'ng ano kasi akala nila lahat ng agents na bibiro nila sa gano'n and hindi nila napapansin minsan offended na din 'yong mga sinasabi nila.
Mm. Ah, oo. Tama, tama. Oo, hindi naman magandang ugali 'yong gano'n kasi hindi naman pare-parehas ng ugali 'yong mga tao, eh, dapat 'yan iba-iba 'yong pakikitungo mo, lalo na sa mga tauhan na nasa ilalim ng ano mo 'no, leadership. Pero ano nagrereklamo ka ba sa HR? May mga ginawa ka bang hakbang para masolusyunan? Nakipag-usap ka ba do'n sa boss mo, may mga ginawa ka ba para maayos 'yong ano, 'yong problema?
Hmm. Mm, actually 'yong ano ko 'yong pag pag-transfer sa akin sa voice parang kinausap ko 'yong TL ko do'n tapos 'yong boss ko 'yong account manager namin, so parang ang ginawa lang nila ano, sinabi lang nila na, "Ah, ano kasi pasensiya na 'di kita nasasabihan." Parang gano'n lang 'yong pinaka ginawa nila, tapos, um, in the end ano pa rin transfer pa din sa voice kahit na wala akong proper training kahit na, um, hindi ko talaga alam kung paano magna-navigate or mag-aano sa voice kasi nga nakasanayan ko ng 5 years is chat lang. Tapos parang ang aside pa do'n 'yong ano no'ng sinabi ko dun sa TL ko na talagang, um, ano 'to yung naaapektuhan na rin 'yong ano ko yung mental health ko, ganyan. Parang sabi lang niya na, "Huwag mo munang isipin kasi gagawan ko ng paraan." Parang nang sugarcoat pa siya do'n sa sinabi niya. Tapos, oo parang siyempre ako nag-expect ako no'n tapos da a after no'n parang sina ano ko, um, na-mention na naman ako kasi aside do'n sa ano nga na ayaw ko mag-voice nagkaroon din ng issue do'n sa tools ko, so hindi talaga ako nakakapag um, log in sa voice, tapos parang, um, sinabihan na naman ako ng mga TL's na, ano na naman daw ako absent na naman daw ako, 'di daw ako nag nagre-reflect do'n sa, um, schedule tapos parang
Mhm. Ah. Mm. Tama. Oo. Oo. Hmm, oo. Oo nga, ano ba naman 'yan. Mhm. O oo. Tama, tapos hindi mo naman kasalanan 'no, kasi hindi ka makapasok.
Mm, tapos parang ang sabi no'ng, ah, TL ko parang ano na, parang 'di ba sabi niya nga gagawa niya ng paraan tapos 'yon 'yong sinabi ko do'n sa ibang TL na nagko-call-out sa akin. Tapos parang ano binalikan ako, sabi niya, "Di ba, sabi ko nga gagawan ko ng paraan pero wala na kasi akong magagawa," 'yong parang nang sugarcoat lang siya ng mga sinabi na para lang mapakalma ako no'ng araw na kinausap ko siya gano'n, so after no'n parang
Okey. Mm. Oo. Tama tama, pero wala naman talagang ginagawa 'no, talagang hinahayaan ka lang, mm.
Oo. Totoo gano'n, tapos, eh, kung, ah, naisip ko na rin naman na mag-reach out sa HR pero hindi ko din ginawa or 'di ko tinuloy kasi, um, if ever man na mag-reach out ako parang babalik at babalik or babalikan ako ng TL na ano sinumbong ko gano'n. Gano'n 'yong pakiramdam ko parang, alam mo 'yon parang wala akong, ah, hindi ko alam kung paano ako, um, makakaalis do'n kasi nga parang babalikan pa rin ako sa dulo, eh, oo gano'n 'yong pakiramdam ko.
Mm. Oo. Oo, wala pang wala kang kakampi 'no? Oo, walang sumusuporta sa'yo gano'n. Naku, ang hirap naman pala ng sitwasyon mo diyan <chuckles> buti na lang at, ah, pinaplano mo na ding umalis 'no. Nap nasabi mo na naapektuhan na 'yong, ah, mental health mo 'no, ano 'yong, ah, ano naman 'yong mga ginagawa mo para kahit papaano mabawasan 'yong stress at saka 'yong sama ng loob 'pag, ah, tinatrato ka ng ganyan o ng iyong boss?
Mm Mm. Ah, bale kasi ano eh, yung yung menta ah, I mean, na, ano 'to, eh, parang inatake na 'ko ng panic ah, attack nung time na 'yon, sobrang ano, sobrang nanginig yung katawan ko, tapos, um, ano din, sobrang traumatic na din kapag nakikita ko yung pangalan ng TL ko do'n sa Teams namin or, um, sa Messenger, parang ano, parang ayoko na eh, alam mo yung, nanginginig na ako at naiiyak kapag gusto niya makipag-usap sa'kin, gano'n na yung impact niya. So, ang ginagawa ko is nag-ano ako, binabatuhan ko sila ng leave, nagfa-file ako ng leave para, hindi ako pumasok para rin, um, alam mo 'yon, kahit papa'no makaiwas ako sa kanila kasi sobrang nakaka-stress talaga yung mga nangyayari, saka yung mga ginagawa nila, so 'yon yung pinakaginagawa kong ano, way na para, um, makapag-aliw-aliw or makahinga man lang kahit saglit, ayun, aside do'n, parang
Naku, masama 'yan. Mm. Mm. Oo. Hmm, okey. Mm. Okey. Oo. Iwas ka na lang talaga ano, para hindi mo na sila makausap o kaya makita pa, oo.
Oo. Oo, ta's aside do'n, ah, isa pa sa ginagawa ko is, naka-ano na, naka-restricted na siya sa, sa messenger ko para 'di ko makikita yung mga messages niya, tsaka sa Teams naman, parang naka-hide lang din yung pangalan niya para alam mo 'yon, ganahan ka pa rin magtrabaho kahit na pakiramdam mo talaga wala ka ng gana kumilos, <chuckles> 'yon yung mga pinakaginagawa ko.
Hmm, okey, oo. Tama, tama. Oo, basta hindi mo na basta hindi mo nakikita, ano na hindi mo na din naiisip, <chuckles> at least, nakakapagtrabaho ka ng maayos, kahit may gano'ng klase ng pressure, oo. Pero paano mo naman sinabi sa pamilya mo, na 'yon aalis ka na nga, ano, pa'no nila, ano yung reaksiyon nila, gano'n? May mga naging problema ba, wala naman?
Mm. Ah, actually, um, sinabi ko siya sa asawa ko, na ayun nga, ganun na nangyayari, saka aware din naman siya. Nakikita niya rin naman at, um, naa-ano din, parang naapektuhan din sila kasi may ano, eh, may time na, ano, eh, yung isang araw na kahit naka-duty ako 'no, or talagang nag-log out ako or nag-ano ako, pinatay ko yung kompiuter ko para lang, um, iyak lang ako ng iyak nung time na 'yon kasi, parang 'di ko na talaga kayang magtrabaho nung time na 'yon kasi sobrang exhausted na yung mga pakiramdam ko, ta's 'yon nakita ng asawa ko tapos, ah, sabi niya, siya na lang daw yung I mean, ah, sabi niya, parang umalis na lang daw ako kung gano'n na lang din yung nararamdaman, talagang naaapektuhan na. Tsaka ano, um, siya din yung isa sa nag tumutulong sa'kin maghanap or nagse-send siya sa'kin ng mga puwede kong applyan na, um, siya mismo yung nagche-check, ko na al ala alam niyang kaya ko na, yung, um, yung qualities ng trabaho na hinahanap ko is nando'n.
Mm. Mm. Mm. Oo. Grabe 'no, mm. Oo. Oo, tama. Ayun, oo. Mm, ayun buti na lang meron kang, ah, mabait na, asawa na tumutulong talaga sa'yo 'no, tsaka sumusuporta talaga. Pero ito lang, matanong ko lang 'no, merong baka naman may nagawa ka do'n sa tao na 'yon na hindi mo namamalayan? 'Pag binalikan mo ba, 'pag iniisip mo, wala, wala ka ba talagang atraso sa kanya? Kasi parang hindi normal na parang ikaw lang yung, ah, tinatrato niya ng ganyan, eh.
Mm. Um, sa ano ko naman, sa tingin ko wala naman kasi hindi naman ako oo, hindi ako yung tao na uhm hindi ko naman sila kakausapin kapag hindi din nila na ako kinakausap yung ba hindi ako yung nag-uumpisa ng communications or ng um
Wala naman, mm. Hmm, okey. Oo, tama 'di kayo nag-iinitiate, oo parang gano'n, okey.
Oo, hindi ako yung naggaganon. So, so sa tingin ko wala naman talaga akong nagawa sa kanila kaya parang power tripping lang din talaga yung trip nilang gawin.
Oo. Tama at tsaka baka dahil 'di ka masyadong sumasama sa mga parang extra activities kaya ano ka ano, oo mm, kaya ikaw ang tinarget. Naku, napakasama naman ng ugali no'n. Pero ito na lang 'no, ano ang maipapa
Mga team buildings ganyan.
Parang parehas ng sitwasyon mo, ano yung mga dapat nilang gawin para ano, tsaka dun din sa mga naghahanap ng trabaho para makaiwas sa sitwasyon na ganyan. Ano yung mga da mga palatandaan na ang isang workplace ay toxic. May mga payo ka ba para maiwasan talaga yung ganyang klase ng sitwasyon?
Hmm. Ah, oo, bale um, ano, eh, sa totoo lang kasi hindi hindi naman basta-basta makikita na, um, ano 'yong mga, um, ano ito magulo 'yong, um, company no pero siguro 'yong mapapayo ko lang is kapag pakiramdam nila hindi na sila tinatrato ng tama or, um, alam mo 'yon 'yong bang nandoon pa lang sa nakikitaan na nila ng red flags parang after 1 month or 2 months ganyan siguro mas okey na na ano, um, magref mag-self-reflect muna sila kung kaya pa kung kaya ba nilang i-take 'yon or kaya nilang tumagal sa gano'n kasi once na pumayag sila na kaya-kayanin lang sila ng, ah, management or ng company parang masasanay din na ano, eh, na okey lang na, um, okey lang pala kay ganito na i-transfer. So i-transfer lang sila ng transfer gano'n, parang
Mm. Tama. Mm. Okey. Mm. Ah, oo parang aabusuhin ka lang na aabusuhin kasi parang nga okey lang sa'yo, ganun, hmm.
Oo. Oo, gano'n kasi 'yong nangyayari din sa iba actually may mga, um, kasama na ako or nauna na na talagang sumusunod lang din sila parang ako lang 'yong nagmamatigas talaga na, um, ayokong gawin kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako
Hmm, okey. Oo, sumasakay na lang talaga 'yong iba, yung mga iba sa mga kasama mo, oo, okey.
Mm. Hmm, gano'n and sa mga ano naman sa mga ano kara ay may mga ano din same ng situation ko na parang, um, siguro kung hangga't kaya n'yo pang magtiis or ano go lang pero, um, siguro make sure na lang din na mayro'n ng backup plans kasi mahirap din mag-stay sa ganong oo mahirap din mag-stay sa ganong ano, eh, sa ganong company lalo na kung parang uhm naaapektuhan na din talaga yung mental health ninyo. Kasi yun nga parang kahit sabihin mo na, oo sumasahod ka diyan pero kung hindi naman na maganda yung trato sa'yo or hindi na, hindi na okey sa mental health mo, eh, mas okey na nalang na umalis na lang kaysa mani mag-stay pa diyan kasi mahirap, eh, ikaw din yung maaapektuhan.
Mm. Ayun, importante nga 'yon. Tama, tama. Mhm. Tama. Oo, dapat, ah, balansehin din nga 'yong, <chuckles> sahod at 'tsaka 'yong <chuckles> kalagayan naman ng utak mo at saka ng ano ng katawan mo na 'yan sige maraming salamat sa pag-share mo ng, ah, karanasan mo sana maayos na 'yong sitwasyon mo.
Hmm, salamat din.